Ja, ich habe, ähm, echt jetzt schon seit wirklich langer Zeit, ähm, immer wieder das Problem, dass ich abends nicht einschlafen kann und ich habe selber auch schon gemerkt, dass das auf jeden Fall damit zusammenhängt, dass ich leider immer zu viel Zeit dann noch auf Instagram oder YouTube verbringe und dann, ja, grade eben so endlos, äh, scrollen durch irgendwelche Reels oder, ähm, YouTube-Shorts dann dazu führt, dass ich, ja, irgendwie so völlig überlastet bin mit Emotionen, die dabei hervorgerufen werden und, ähm, es gibt auch Tage, wo ich es schaffe, dass ich, ja, irgendwie das Handy frühzeitig beiseite lege und dann merke ich eigentlich auch immer schon direkt, dass es mir besser geht. Aber ich schaffe es halt irgendwie nicht, das so richtig konsequent durchzuziehen. Ähm, ja, vielleicht hast du ja da irgendwelche Ideen, wie man wie man damit umgehen kann?
Ähm, also, als 1 äh, offensichtlich, hm, nutzt du das Handy im Bett.